Mm, ich habe eine Herausforderung. Und ähm, diese Herausforderung spielt sich eigentlich in meinem ganzen Leben aktuell, wirk also, sch spielt sich alles bei mir im Leben grade nur die Arbeit. Das heißt, ich mache wirklich momentan so viele Überstunden, dass meine Familie, Frau und die Kinder eigentlich, ich also, wenn wenn man sagen würde, sie kommen zu kurz, wäre das schon der falsche Ausdruck. Sie sind schlicht und ergreifend eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Und ich brauche da dringend 'n Ratschlag, wie man damit am besten umgeht und wie man das vor allen Dingen wieder in die richtigen Bahnen zurücklenkt.
Ja. Nein. Ja. Mhm. Ach, herrje. Mhm, ähm, wie viele Überstunden also, du sagst, du machst, äh, un unendlich viele Überstunden. Also, ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Ähm, bist du, ähm, quasi
Mhm.
also, die Kinder sind ja wahrscheinlich tagsüber in der Schule, aber auch wenn du also, du kommst erst nach Hause, wenn die dann schon im Bett liegen?
Ne? Es ist sogar noch 'n bisschen schlimmer. Also, ich ich habe so 'n so 'n Hybridjob, das heißt, ich sitze zum Großteil im Homeoffice und ab und an mal fahre ich auch dann tatsächlich ins große richtige Büro. Ähm, aber selbst wenn ich im Homeoffice bin, ist es so, ich beginne morgens meine Arbei also, meine offizielle Arbeitszeit beginnt 09:00 und endet um 17:30. Ich starte häufig schon um 07:00, weil Dinge zu erledigen sind und mein Arbeitsalltag endet zwischen 10 und 11:00 abends.
Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Ah. Ja. Wow, das ist echt 'n Pensum und das jeden Tag, ähm, 7 Tage die Woche?
Mm, 5 bis 6 Tage die Woche, also, 5 Tage regulär. Häufig brauche ich noch den Samstag oder 'n Teil des Sonntages, um quasi noch wirklich alles fertig zu haben, damit ich zumindest nicht mehr ganz so viel noch in der darauf folgenden Woche machen muss.
Mhm. Mhm. Und, ähm, wie ist es denn dann mit deiner eigenen Erholung? Also, unabhängig davon an Zeit, die du für deine Familie, ähm, jetzt nicht aufbringen kannst, wie ist es denn für dich mit deiner eigenen Erholung? Hast du denn da Momente, wo du halt mal durchatmen kannst?
Mhm. Ja, d also, d ist 'n wirklich schwieriges Thema. Ich habe mittlerweile für mich so de das Gefühl entwickelt, dass ich mich während der Arbeitszeit in dem einen oder anderen Meeting erhole, weil ich dann gar nicht zuhöre oder mich sogar frecherweise von meinem Büro ins Schlafzimmer begebe und während des Meetings mit'm Headset aufm Kopf einfach mich aufs Bett lege. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, das Fitnessstudio, ja, ab und zu schaffe ich das noch mal, aber selbst da klingelt mein Handy. Selbst da kriege ich irgendwas über Teams mitgeteilt. Selbst da, äh, heißt es dann: „Lies mal eben bitte schnell die Email, wir brauchen 'ne Antwort von dir.“ Das heißt, ich bin immer und permanent auch für dieses Unternehmen erreichbar, egal wo ich bin. Ich gehe Samstags mit meiner Frau einkaufen, mein Handy schellt und ich habe 2 Handys. Ein Handy ist mein Privathandy, ein Handy ist mein Diensthandy. Und es ist egal, ob ich eins davon zu Hause lasse, es wird auf allen Geräten angeklingelt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Hm. Ja. Mhm. Ach, du meine Güte, das hört sich schon sehr, ähm, stressig an. Also, auch wie du wie du berichtest, klingt es für mich äh, do äh, sehr nach viel, viel Stress.
Ja. N d also, in der Anfangsphase war's tatsächlich so, dass ich das genossen habe. Man hat so den Ei also, man hat oder ich habe für mich das Gefühl entwickelt: „Ich bin jemand, der gebraucht wird in dieser Firma.“ Das war so mein erste 1. Gefühl. Und am Anfang war das auch gar nicht so schlimm. Da hat das vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche stattgefunden. Und mein 1. Punkt, mein 1., äh, Kontaktpunkt mit diesem Thema war in so 'ner Budgetierungsphase. Diese Budgets werden einmal im Jahr geschrieben, häufig so im letzten Quartal und da war's so, dass wir uns mit vielen Kollegen quasi jeden Abend bis 23:00 die Zahlen um die Ohren geschlagen haben in Meetings, um dann quasi am Ende nach 2 Wochen so 'n Budget rauszuziehen. Und da hieß es immer: „Das ist eine stressbelastete Phase. Wir wissen das alle. Es wird wieder bessere Zeiten geben.“ Bloß die kamen nicht. Und das ist so 'n so 'n Satz und so 'n Spruch mittlerweile, den ich auch gar nicht mehr hören kann, weil natürlich bin nicht nur ich betroffen von diesen Überstunden. Ähm, aber dieser Spruch von von ja?
Mhm. Ja. Interessant. Mhm. Ja. Hast du das mhm. Also, da sagst du's ja auch grade, also, d der Spruch vom Vorgesetzten wahrscheinlich dann. Also, hast du das denn schon mal mit deinem Vorgesetzten kommuniziert?
B Mhm. Tatsächlich, also, d d es gibt zweierlei Antworten, die ich dazu bekommen habe. Die 1. Antwort, die ich jemals dazu bekommen habe, war: „Mir geht's genauso.“ Und da habe ich gedacht: „Das darf doch wohl nicht wahr sein?“ Das ist nicht die Antwort, die ich von meinem Vorgesetzten hören will.
Mhm. In der Tat.
Und, ähm, als es dann wirklich zu viel wurde, habe ich mal runtergeskriptet, wie viel Arbeit ich pro Woche erledige in Stunden. In also, ich habe aufgeschrieben: Was mache ich da, in meinen Routineaufgaben, wie viel Zeit benötige ich dafür? Und ich habe dazu geschrieben: Wie viel Zeit würde ich zusätzlich benötigen, um die von mir zu also, die Aufgaben, die von mir erwartet werden, noch no auch noch zu erledigen. Und ich bin auf 90 Stunden gekommen in der Woche, was ja unmöglich ist.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, vor allem, ähm, b
Und das habe ich tatsächlich meinem Chef gegeben.
Und werden die Überstunden dann eigentlich bezahlt oder nicht oder, also
Nope.
Mhm. Also, da ist auf jeden Fall noch mal klar, dass auf jeden Fall du noch mal ein Gespräch führen solltest mit deinem Chef über die Art und Weise, ähm, wie er halt das äh, da auch drauf reagiert hat, als du ihm gesagt hast, dass es zu viel ist, ne? Das ist nämlich keine wie du schon sagst, so kann 'n Chef nicht reagieren. Ähm, der kann nicht sagen: „Oh, mir geht's genauso“, sondern der muss, äh, sehen, wie kann man das besser machen, dass es euch beiden nicht so geht, ja? Sag ich mal. Und, ähm
Nein? Mhm. Mhm. Ja.
Ja, dann besprechen, klare Arbeitszeiten prüfen und schrittweise sehen, dass man's halt ähm, den den den Arbeitsanfall trotzdem hinkriegt, aber halt in der in der vorgegebenen Arbeitszeit und nicht auf die 90 Stunden kommt, sondern auf die Regelarbeitszeit.
Es gibt 'n Mhm. Ja, also, ich habe tatsächlich dieses was ich gerade gesagt habe, dieses Skript: „Ne, wie viel Arbeitszeit be habe ich, wie viel mache ich da drin und was benötige ich eigentlich an Zeit“, habe ich meinem Chef gegeben. Und, ähm, nachdem der nicht reagiert hatte darauf, habe ich quasi seinen Chef noch mit hinzugezogen, woraufhin ich mit einmal ein Meeting hatte mit beiden zusammen und jetzt kommt's und da kann man eigentlich nur sagen: „Jetzt halt dich fest!“
Mhm. Ja. Mhm. Aha. Ja.
In diesem Meeting wurde ich 1 Stunde lang zurechtgewiesen, dass ich mit diesem Arbeitspensum gegen das Arbeitszeitgesetz verstoße.
Oh, Mann. Äh, du verstößt gegen das Arbeitszeitgesetz?
Mhm. Also, es ist keiner auf die Idee gekommen zu sagen: „Oh, das ist nicht gut, daran müssen wir was ändern“, sondern ich wurde 1 Stunde malträtiert, ich würde gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen.
Ja, und was ist Mhm. Und haben sie denn dann einen Lösungsvorschlag für dich gehabt oder nicht?
Ähm, es gab tatsächlich ein Lösungs also, nicht einen Lösungsvorschlag. Es gab weil ich habe natürlich auch interveniert in diesem Meeting, habe habe ich auch gesagt: „Ihr könnt das nicht so ausdrücken, denn ich bin ja nicht der, der das freiwillig macht. Ich habe euch das mehrfach mitgeteilt, beziehungsweise meinem Chef mitgeteilt und ich habe keine Lösung bekommen.“ Und die Lösung des Chefs, meines Chefs war, er wollte mir zeigen, wie ich meinen Arbeitsalltag besser strukturiere. Und jetzt kommt's, indem ich ein Tagebuch darüber führe, was ich täglich mache.
Eigentlich nicht. Mhm. Genau. Mhm. Aha, wie wie wird das ja, genau. Und wie würde das denn deine Arbeitszeit reduzieren, wenn du das aufschreibst, die Menge an Arbeit, die du halt an dem Tag erledigst, dann hast du ja trotzdem diese Stunden.
Also, ich sollte noch mal Zeit investieren. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Ding habe ich natürlich 2 Wochen lang geführt und habe es diesen beiden Menschen zur Verfügung gestellt. Ich habe davon nie wieder was gehört.
Mhm. Das ist ja dann schon etwa äh, äh, also, für dich bestimmt verwirrend, oder?
Frustrierend würde ich's eher nennen. Es ist frustrierend, weil du das Gefühl hast, dass du da nicht gehört wirst, dass das nicht ernst genommen wird und dass das, ähm, bisweilen sogar den Leuten egal ist. Das ist ja auch etwas, das macht ja körperlich was mit mir. Ich merke es ja. Mal abgesehen davon, dass meine Frau natürlich unzufrieden ist, die Kinder unzufrieden sind, ist es ja auch so, dass ich dadurch schlecht schlafe. Ich nehme ja also, wenn ich bis abends 11:00 arbeite, nehme ich, äh, äh, d ungewollt Dinge mit ins Bett. Ich schlafe und wache auf, weil ich denke: „Oh, nein, das hast du nicht erledigt.“
Mhm, mhm. Ja, ja. Natürlich. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mm. Ja, das äh, also, mm, hast du dich denn schon mal mit Kollegen ausgetauscht, ob das denen genauso geht?
Mhm. Also, tatsächlich, es gibt Kollegen, die aufgrund dessen die Reißleine gezogen haben, gekündigt haben. Es gibt aber auch Kollegen, die einfach sagen: „Ja, ist halt so.“ Ist halt so. Auch Kollegen mit Kindern, mit mit Frau, also, mit in der gleichen Situation, in der ich mich befinde, teilweise sogar aus meiner Sicht noch schärfer, die haben kleine Kinder.
Mhm. Hast du denn schon mal überlegt, ähm, also das, was du jetzt machst, bei 'nem anderen Arbeitgeber, ähm, zu machen und zu schauen, ob das da besser läuft?
Mhm. Das ist 'n Gedanke, der mich tatsächlich schon seit Wochen begleitet. Also, ähm, für mich, weil ich zu dem Thema auch keine Lösung bekomme, äh, äh, alles andere ist relativ fein, ne, außer dass ich sage mal, seitdem ich das einmal richtig angemarkert habe, seitdem behandelt man mich auch 'n bisschen anders, 'n bisschen sehr anders, ähm, ist für mich der Weg in dieser Firma aus meiner Sicht zu Ende. Also, die Geschichte ist auserzählt, würde man sagen, ne? Weil ich weiß nicht, was ich da noch ändern soll. Ich mache den Job total gerne. Ich mag meine Mitarbeiter. Gar keine Frage. Und ich halte so 'n Blödsinn auch von meinen Mitarbeitern fern, aber ich ertrage diese Belastung nicht mehr. Und ich bin in einem Alter, wo ich einfach sage: „Ich möchte auch meine Freizeit haben. Ich lebe ja nicht, um zu arbeiten.“
Ja. Ja. Mhm. Genau. Also, da ähm, so solltest du wirklich überlegen, ob das halt dann mit dieser Firma nicht mehr weitergeht. Das hört sich zumindest so an, als könnte, äh, es da gar keine Lösung geben. Ich me mei äh, also, sie haben dich ja nicht wieder, ähm, angesprochen darauf, obwohl es ja was ist, was in der in der Luft, äh, schwebt, ja, dass du es hat sich ja nichts verändert. Äh, du sollst das nur notieren, was du an Arbeitsaufwand hast, ja, und so weiter. Aber, ähm, 'ne Lösung geben sie dir ja doch nicht. Also, des ähm, wegen vielleicht ist der Weg mit dieser Firma jetzt vorbei. Vielleicht fin findest du 'ne andere Firma und da läuft es besser.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Was mich tatsächlich, also, d d also, ich sage: „Ja, natürlich, ich muss raus aus dieser Firma.“ Was mich allerdings aufregt und innerlich unzufrieden zurücklässt, ist, dass ich weiß, dass es anderen genauso geht, die sich nicht trauen, etwas zu sagen, die aber auch Angst davor haben, sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen, weil sie immer immer diese Hintergrundangst im Kopf haben: „Ähm, vielleicht finde ich ja gar nichts mehr.“
Mhm. Und wie sieht es denn aus mit einem gemeinsamen Gespräch mit eurem Vorgesetzten?
Meine Vorgesetzten sind derartige Choleriker, dass ich mir ungefähr ausmalen kann, was dann passieren würde. Ich glaube, sie würden es als „Havarie“ bezeichnen.
Hm. Das ist natürlich schwierig.
Ja, also, gemeinschaftlich mit einem Thema auf einen Vorgesetzten zuzugehen, das würde im Eklat enden. Da bin ich mir s äh, zu 100 % sicher.
Also Mhm. Und das würde es ja wahrscheinlich nicht besser machen danach, die Situation. Mhm.
Ja. Also, es gibt den ein oder anderen, der das über den Betriebsrat versucht hat. Diesen einen oder anderen gibt es nicht mehr in der Firma.
Ah. Es gibt also ein Das ist ja wirklich dramatisch.
Ja.
Da überlegst du dir ja zweimal, ob du das dann wirklich noch mal ansprichst.
Richtig. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum viele halt
Mhm.
völlig überlastet sind und entsprechend auch die Stimmung ist und die Launen noch entsprechend sind. Aber niemand findet 'ne Lösung und ich habe immer gedacht: „Irgendwann kommt der Tag, da komme ich hier morgens her, da ist keiner mehr da, die werden alle kündigen.“
Natürlich. Also, ähm, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ähm. Ich hoffe, ich konnte dir 'n bisschen helfen.
Du hast mir auf jeden Fall sehr geholfen. Allein das Zuhören und, ähm, auch ein eine 3. Meinung zu dem Thema zu hören, ist einfach etwas, was ich grade auch gebraucht habe. Ich danke dir dafür.
Mhm. Super. Sehr gerne.